Olha, eu queria uma dica, assim, porque eu tô com um pouco de dificuldade em equilibrar, assim, a minha vida social e o descanso, assim, principalmente, nessa época agora do inverno, assim, que não dá muita vontade de sair de casa tal, mas ao mesmo tempo Enfim, eu preciso de uma ter uma vida social mínima, né.
Não, com certeza. Me conta um pouquinho mais sobre a sua rotina.
Então, eu trabalho, tipo, 8 horas por dia. E aí, eh, às vezes, eu gosto de tipo quebrar a rotina e sair no meio da semana, assim. Tem um lugar aqui perto da minha casa que eu tenho uma amiga que sempre me chama para gente ir num jazz, e às vezes, eu vou. Eh, ou
Uhum. Ai, legal.
se eu tô muito cansada, ou se tá chovendo assim, eu já não mínima vontade de ir, assim, não tenho vontade e aí eu fico enrolando e às vezes, eu fico, sei lá, umas 2 semanas sem sair de casa.
Mas esse jazz, ele ele tem toda semana? Ele é num lugar fechado?
Então Tem toda semana, toda É. É, tipo assim, é uma praça e aí, tem vários lugares em volta, mas tem esse jazz, só que ele é muito pequeno, e aí fica a banda tocando. Tem o bar, só que não dá pra você ficar lá dentro assistindo, por exemplo, porque fica meio lotado
Ah, entendi.
e aí, como dá muito mais gente do que, eh, se espera, assim, então o povo fica meio na rua.
Tá. E que outros tipos de atividades você gosta de fazer geralmente?
Olha, eu gosto de encontrar, tipo, pessoas para almoçar, pra beber um vinho, tem um lugar de vinho também bem legal perto da minha casa. Eh, que mais? Atividade social, tá. Eu comprei um
Uhum.
de aniversário pra minha prima a gente vai num workshop de escultura viva
Ai que legal.
vai ter uma pessoa lá, e aí a gente vai ter que fazer a escultura dessa pessoa. Mas, tipo, também não é uma coisa que eu faço sempre, mas, eh, minha vida social com a minha prima tem que ser assim, porque ela trabalha muito, eu também. Então, tipo, eu arranjo umas desculpas pra gente se encontrar, sabe, porque ela tem filho também e tal.
Entendi. Você também pode organizar eventos, ou ou chamar as pessoas pra jantar na sua casa, se você eh, se você enfim, o frio realmente intimida a gente a sair, aí, às vezes, chamar a pessoa pra nossa casa, tomar um vinhozinho, enfim, vai fazer uma comidinha gostosa, ou até pedir, se não quiser ter muito trabalho, é bem simples e mantém aí os vínculos sociais sem ter, digamos assim, muito trabalho e coisa e tal.
Verdade. Aham. Verdade. É. Aham. É, uma boa ideia mesmo, eu posso eu fazia isso com mais frequência também no verão, assim, porque aí tipo você come, né, e depois sai pra dar uma volta em algum tempo próximo.
É, isso isso é uma boa também. Bom, eh, também tem que enfrentar um pouco esse medo do frio, <laughs> né. Porque é uma coisa que, se a gente todo ano for ficar trancado em casa por causa do frio, aí é é é bem ruim, né? Botar um casaquinho é uma desculpa pra se vestir melhor, botar uma echarpe, né, uma luvinha e não sei agora
É. Aí não vive, né. É. Verdade. Agora eu descobri um um adesivo também que você coloca que te esquenta, então você não precisa se vestir tão tipo agasalha
É, exato, ainda tem que tecnologias novas. Eh, essa época do ano tem vários mercados de Natal, eh,, assim, geralmente é uma decoração bonita, tem umas comidinhas gostosas, vinho quente, é uma boa opção aí pra se encontrar até de no durante a semana, depois do trabalho, assim.
É verdade. Aham. É.
É uma questão de não não tornar esses eventos sociais como algo muito formal. Se você levar como algo mais informal, você consegue fazer com mais frequência.
Hoje É, é.
Espontâneo.
É que dá um pouco de preguiça, assim, pra falar a verdade, por exemplo, hoje eu, entre aspas, inventei de sair com umas amigas. Mas eu já tô tentando ver alguma coisa pra eu não ir. Mas eu eu vou ter que ir, porque foi eu que chamei.
<snorts> Não, é bom se forçar, é bom se forçar. Ir mesmo quando a gente não quer.
É, às vezes é bom. Uhum.
E aí eu não sei como é co como tem sido sua frequência, você falou que a cada que às vezes você fica 2 semanas sem, sem ver ninguém. Mas assim eu não vejo muito muito problemas às vezes, eh, a pessoa tá numa fase mais caseira, digamos assim. Foi por isso também que eu te dei essa sugestão de de combinar jantares, enfim, aí faz um na sua casa e provavelmente a pessoa vai querer fazer algo similar, da próxima vez te convida.
É. É. Sim. De sai Aham. Não, é verdade. É boa.
E essa e essa parte do do descanso, como é que tem sido?
Hum. Cara, eu não tenho desca se eu estou em casa, eu não gosto de descansar.
Uhum.
Então, eu fico com um pouco de peso na consciência, então, quando eu saio, quando eu vou pra socializar, eu consigo me desligar legal. Agora, se eu estou em casa, eu fico com um peso na consciência, assim, e aí eu acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa produtiva ou trabalhando, tal. Então, eu acho que essa parte do descanso, assim, que é mais difícil pra mim. Eu não sei se você tiver uma dica, assim, como é que eu faço pra desligar em casa, realmente, é muito difícil para mim.
Você trabalha de casa?
De casa, é.
É, realmente é é muito difícil porque, como a gente trabalha quando a pessoa trabalha de casa, você, eh, acaba enfim, você tá você mora no seu escritório, então, tem que fazer um exerciciozinho de, eh, desassociar, digamos assim, eh, o o escritório da morada, né. Eh, olha, eu eu sugiro você o seguinte: eh, depois, não sei se você tem uma rotina certinha, eh, assim, se é 8h que começa às 9h e termina às 17h ou se é mais flexível.
É. É. É. Hã. Não. É mais flexível porque e eu giro em que assim, a única hora que eu saio de casa é pra fazer meu exercício, então, meio que gira em torno disso, assim. Por exemplo: hoje eu saí um pouco da rotina, porque eu fui fazer exercício às 9h.
Uhum.
Porque ou é 7h45 ou é 9h. 7h45 eu acho muito cedo. E aí eu comecei às 9h, fui lá, aí, tipo, depois eu chego umas 10, não, 10 não. É 10h30 em casa e aí eu e começo a trabalhar um tiquinho, aí depois paro pro almoço, e aí eu vou direto até umas 18h, 19h, quando dá.
É, seria bom Fala, fala. Pode falar.
Mas, por exemplo hã? Mas, às vezes, eu faço na hora do almoço esse essa pausa pro exercício. Eu acordo mais cedo.
Uhum. É, e você não não não se vê fazendo exercício, por exemplo, depois, eh, do trabalho? Tá. Não, eh, se você prefere realmente porque, eh, eu acho
Não. Não, porque tá escuro, tá mais frio. É. Co porque, como eu vou sair de casa, eu prefiro sair de dia, eu pego um pouco de sol.
Ah, sim, isso é verdade. Uma vitamina Dzinha. Essa época tá mais escassa. É.
Uhum. É. É, tem que aproveitar o natural.
Olha, eu te sugeriria de, depois que terminar o trabalho, eh, para num emendar, eh, num descanso que você não consegue ter, você não consegue, digamos assim, desassociar seu ambiente de trabalho com a sua casa, porque realmente é a sua casa, você sair pra dar uma caminhada, enfim, inclusive, eh
Hã. Tá.
se aproveitando dessa parte social, talvez pra encontrar alguém no mercado de Natal, e aí quando você voltar, eh, você deu uma pausa, enfim, descontinuou, digamos assim, você não terminou e foi sentar no sofá pra ver uma televisão. Você saiu de casa, então você tenta fazer essa desassociação do ambiente, e aí, quando você volta, você tenta descansar, botar um um filme, ler um livro, alguma coisa assim, só pra não ficar continuamente no apartamento, que é o seu escritório ao mesmo tempo.
Hum. Bom. Pra sair, né? Direto. É, é verdade, pode ser uma mesmo. É, ler eu já tô eu voltei mais, porque eu estava péssima, assim, e aí, eh, agora filme eu já acho que, é tipo, eu não consigo mesmo, porque eu acho que eu tô desperdiçando tempo, enfim. Eu tenho fases também, às vezes dá pra eu mudo um pouco mas, enfim. Acho que essa "sair de casa" vai ser uma boa mesmo, de repente eu chamo tem um parque perto da minha casa, de repente eu posso dar umas voltas. Pode ser meu 2º exercício do dia.
É. Uhum. É, é bom para dar uma espairada. Eh, assim, não se sinta culpada de ver um filme ou coisa parecida, porque, eh, você tá ali f desligando, se desligando, desligando seus pensamentos do de trabalho. Isso pode inclusive eventualmente impactar, eh, na sua produção positivamente do trabalho. Porque, enfim, se você tá sempre preocupada com algum afazer, alguma obrigação, sai do trabalho e fica em casa e: "Ah, quero arrumar isso, arrumar aquilo", eh, enfim, você praticamente não desliga das suas obrigações diárias e geralmente é bom, eh, n não ter que pensar em nada que você é obrigada a fazer. Enfim, o ou ter um momento de prazer justamente pra você
Aham. Aham. É. É verdade. Dar uma desligada. É verdade.
assim, se sentir melhor em geral. Isso daí geralmente tem um impacto positivo na na tua performance, enfim.
Aham. É, é verdade. Às vezes eu gosto de sair de casa também pra tomar um café, assim. Mas eu confesso que nos últimos 2 meses, assim, eu não eu não tenho feito, acho que eu fiz 1 vez, de repente, em 2 meses.
Na real é uma outra opção. É, essa época tá ótima pra sair pra tomar um ca um café quentinho, e, enfim, dar uma desligada também o que te f te agradar mais, digamos assim, que tenha mais a ver com o seu perfil.
É. Sim, verdade. Olha, eu gostei assim dessas ideias, realmente vão me ajudar, assim, pra eu acho que essa época do inverno é mesmo se colocar e ir, né, sair um pouco, ser um pouco mais sociável, porque se você ficar escutando muito as vozes da cabeça eu acho que eu fico em casa debaixo da coberta mesmo.
É, é. É mais difícil, é mais difícil. Ainda mais final do ano, também, tem uma certa
É.
pressão, digamos assim, que a gente põe em nós mesmos. Mas, eh, tem que tomar coragem, sair, ver gente, enfim, e também descansar a mente.
Aham. Verdade. É isso, então. Olha, muito obrigada, assim, por me ouvir, pelas dicas, eu vou tentar seguir, não prometo, mas, obrigada mesmo assim.
<chuckles> De nada, que isso. Foi um prazer falar com você.